BPO.
Um. Actually, wala akong, ah, experience sa BPO, ah, more on nasa s ano ako, eh, na sa unang work ko is logistic company, nasa sale mm, tapos mm.
Mm. Ah, logistics, mm, alam mo Gumawa ka ng mga ano, account do'n sa mga OnlineJobs.ph tapos kung sa LinkedIn maghanap ka ng ano, mag-post ka na naghahanap ka.
Ah, oo. M meron na ako no'n, actually marami na akong naaplayan sa Li sa LinkedIn, eh, tapos sa online jobs, parang may kailangan pa akong maano do'n para makahanap ako ng work. More on ano ako, eh, search lang sa Google kung ano 'yong pero pa alam mo no'ng naghahanap ako ng on-site, parang ang da daming opportunity talaga, may nagte-text agad sa'kin, may nagko-call, pero no'ng sa parang work from home, ayun, problema talaga, halos wala. Kung meron man meron naman nag-call sa akin, na-interview pa nga ako, eh, tinanong nga ako kung okey lang daw 'yong oras na 4:00 AM to, ah, 4:00 PM to 1:00 AM, sabi ko, "okey lang." Akala ko nga nakuha na ako do'n, eh, tapos wala wala ng email, kaya ayun, na-stress talaga ako.
Mm. Mhm. Hmm. Mm. Hmm. Oh. Hmm. Mm, pero 'di 'yan, malapit na 'yan, I believe, ah, pagpi-pray kita mamaya after the call. Ah, check mo din 'yan 'yong prayer ni Saint Joseph the Worker, tapos, ah, siguro check mo rin kung malaki 'yong mga bigayan diyan, maga laki ba 'yong mga bigayan sa onsite, baka naman keri na 'yon. Try mo pa rin, mag-a-apply ka ng apply.
Sana. Ah, thank you. Ah, okey. Oo, oo maya. Oh, parehas tayong mm. Kanina nga, eh, nag-a-apply lang ako ng apply, sige. Tapos 'yong bestfriend ko nga, ayun nag-send ng sa'kin ng mga ano, tapos sabi niya, "Huwag kang ma huwag kang mawalan ng pag-asa, kasi meron mero marami pa diyan puwedeng mapaghanapan ng work from home." Iyon nga, ay kung sana nga, <chuckles> buti na lang may kaibigan ako na supportive sa akin, kasi 'yong support ng mm.
Oo. Mm. Hmm, may ano ka ba, data entry related, may gano'n ka ba?
Parang na nagawa ko na 'yan, pero nasa hos
I i-check mo 'yon sa ano, ah, Penbrothers International, check mo 'yon, kung may opening sila, kasi meron silang iba 'yong account namin, eh, pero sila may account sila sa shipping, kami kasi related sa HR, oo, do'n ang daming bagong oo, sa LinkedIn ka magtingin, tas check mo 'yong mga openings nila.
Ah, sige. Mm. Penbrothers?